Ờ, nếu mà so sánh với cá kho làng Vũ Đại thì mình nghĩ là có khác nha. Hồi xưa nhà mình cũng có, kiểu, ờ, cái cá kho làng Vũ Đại nó rất là nổi không? Thì cũng đã mua về bà thử rồi, nhưng mà, kiểu, cảm giác chắc là do mình ăn cá kho của mẹ mẹ kho nó quen rồi. Thế là khi mà ăn cá kho làng Vũ Đại thì mình có một cảm giác gì đấy nó nó không được quen thuộc, nó không được ngon như thế. Và vẫn thích ừ.
Ừm. Ờ. Ô, thế á? Thế thì bạn tả thêm về cái món cá kho mà mẹ bạn làm được không? Chứ nghe thôi là đã thấy ngon rồi đấy.
<laughs> Ờ, cá kho bình thường thì người ta sẽ, ơ nói chung là vẫn là sẽ này, cá rồi xếp những cái lớp ví dụ là rồi bì lên trên, đúng không? Nhưng mà mẹ mình mà kho á, mẹ mình sẽ câu chuyện là thịt cá như thế mẹ sẽ rất, rất ôi, khó này, rồi những cái củ, ừm, cái lát riềng á, lát riềng rồi lại xếp xuống dưới, ngoài ra có cái điểm nữa chính mẹ sẽ cái nước chè cái lá chè tươi lên á, rồi, ờ ừm, cái nước chè tươi đó nó sẽ vào cái nồi cá để làm cái nước để đun. Còn cái phần lá thì sẽ xếp xuống dưới để cho bớt cháy nồi và nó có hương vị, mùi vị riêng, nó có một cái mùi thơm lá chè á.
Ừm. Ờ, đúng rồi. Ừm, ừm, trời, nghe hấp dẫn nhỉ! <chuckles> Ừm. Kỳ ghê ha. Ừm. Ờ, nhưng mà, thôi, cái cái nước chè ấy nếu mà cho vào nó có làm tăng cái vị chát của của của cá không, hay là nó sẽ làm ngon hơn, làm thơm hơn.
Vâng. Không hề khi mà mình cũng không hiểu tại sao, nhưng mà khi mà mẹ mình làm như vậy á thì không hề có vị chát của cá, chí là, ờ, cá thì nó còn bớt tanh. Bởi vì cá nhà mình dùng á, thường thường để kho là ừ, cá mà mình nhà mình dùng thường để kho thì là cá mè, mà cá mè thì s ờ, nó cái mùi tanh của nó ừ, nó rất là tanh, nhưng mà được một cái thì cái thịt của nó, kiểu, nó nó ngậy ngậy, nó beo béo ấy, thì gia đình mình lại thích ăn cái, kiểu, cá kho là nó ngậy ngậy béo béo như vậy, cho nên là mới chọn cá mè, thì ừm.
Ôi thế thì quá mà, đúng không? Ôi, vậy luôn á! <chuckles> Ừm. Trời, công nhận nha, nghe bạn tả thôi cái món này rất là ngon luôn ấy. Mình chưa bao giờ mình ăn cái món này nhưng mà, kiểu là, cá mè mà đi kho thì là cũng là lần đầu mình nghe tiếng luôn. Bình thường là người ta hay kho cá trắm, cá trôi các thứ, đúng không? Nhà bạn là kho cá mè luôn, mà cái hương vị nó lại còn ngon ngon, nó lại béo ngậy như thế nữa. Bảo sao mà bạn lại không thích ăn với lại cái món, ơ, bánh chưng, đúng không? Ờ, công nhận là cái món này là hấp dẫn rồi đấy. Thế còn cái món, a, thịt đông thì sao bạn?
Ồ, vậy ha? Ừ, đúng nè. Ờ, đúng rồi. Tất nhiên rồi, ăn nó hợp rơ lắm. <laughs>